อืม อันนี้ค่อนข้างจะดีมาก ๆ เลยนะคะเนี่ย ของบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมาะกับการเรียนออนไลน์เนาะ แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็เหมาะกับการที่เราเข้า คลาส ไปเรียนเอง ตรงเนี้ยน่ะค่ะจะสะดวกกว่า
อืม ใช่ ๆ ค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ล้างเองเรื่องของเรื่อง ตอนที่ไปเรียนน่ะค่ะ ดีตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องเตรียมผสมครีมเอง แต่เราผสมแป้งเองนะคะ แต่ว่าเราไม่ต้องล้าง แต่พอเราเอามาฝึกทำเองอะค่ะที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ ตอนเรียนออนไลน์นะคะ ดูยูทูบ อย่างเงี้ยค่ะ คือเราต้องล้างทุกอย่าง เลย ล้างหมด อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะ ใช่ค่ะ
ค่ะ อืม ค่อนข้างจะเหนื่อยค่ะ อืม แล้วแบบนี้น่ะค่ะ
แล้วคุณหมวกล่ะคะ มีโอกาสได้ ได้เลือกเรียนแบบไหนคะ แบบงานอดิเรก?
ค่ะ ถ้าให้เลือกเรียน ช อ๋อ ถ้าให้เลือกเรียน ใช่ไหมคะ หมวกจะเรียนที่มันเป็นแบบว่า เขาเรียกอะไรนะคะ ที่เข้า คลาส โดยตรงจะดีกว่านะคะ เพราะว่ารู้สึกสนุกเวลาที่พูดคุยกับคนเยอะ ๆ ได้พูดคุยกับเพื่อน เจอเพื่อนใหม่ ๆ แล้วก็ได้คุยกับครูผู้สอน ตรงเนี้ย เวลาที่เราสงสัยอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไร ก็คือถามเขาได้เลยขณะที่อยู่ใน คลาส แต่ว่าถ้ามันเป็นออนไลน์น่ะค่ะ บางทีมันเป็นหลักสูตรที่มันสำเร็จรูป มันเป็นคลิปสำเร็จมาเลย ก็คือเราไม่สามารถย้อนไปถามเขาได้ หรือว่าบางคลิปอาจจะเป็นการสอนตัวต่อตัวออนไลน์ แต่ว่ามันก็รู้สึกว่า มันไม่อินเท่ากับการที่เข้าไปเรียนใน คลาส โดยตรงนะคะคุณบ้าน เราก็เลยรู้สึกว่า เราชอบพวก คลาส มากกว่า
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ